Oo, ah, may mga pagkakataon talaga na mayro'n akong, ano, ah, personal struggle, 'no. Kasi, ah, may mga bagay na gusto kong ah, dahil ito 'yong pinaniniwalaan ko, 'no, ah, gusto ko siyang isabuhay talaga, 'no. Pero dumadating talaga sa punto na, ah, feeling ko nagiging hipokrita hypocritical ako kasi hindi ko, ano, hindi ko siya masunod, 'no. So, parang kumbaga 'yong, um, 'yong moral compass ko may tinuturo naman. Pero 'pag naglakad ako sa ibang sa ibang landas ako dumadaan. So, ah, oo, parang nagkakaroon parang walang coherence, 'no, 'yong 'yong nasa isip ko saka 'yong kilos ko. Kaya minsan napapaisip ako na, ah, kahit sa sarili ko natatanggap ko na, "Ay, parang ang hypocritical ko naman sa mga pagkakataong 'to. Kasi dapat ito 'yong sinasabi ko, ito 'yong ito 'yong parang naniniwala ako at nagiging, alam mo 'yon, parang belief ko sa buhay, 'no." Pero pagdating naman in action 'tsaka sa pang araw-araw, eh, hindi ko nagagawa. So, ano, baka may tip ka 'no para maayos ko 'yong, ah, personal struggle ko na 'yon, 'no, na para ma-practice ko 'yong mga nasa isip ko at gawin ko siya in real life, so
Ah, okey. Okey, so actually valid naman 'yong reason mo, 'no, talagang mahirap na 'pag sarili mo na mismo 'yong kalaban, 'di ba? Parang sinet mo na 'yong isip mo na dapat, ah, gano'n, kumbaga, dapat panindigan mo kung ano 'yong prinsipyo mo sa buhay, 'no. Pero, ah, matanong ko, 'yon bang, ah, parang, ah, iniisip mo na pa for example, mga values na dapat, ah, dapat gano'n na, pinaniniwalaan mo, pero hindi mo rin naman nagagawa. Ah, puwede ba magbigay ka ng example, or isang situation na parang, ah, hindi magkatugma 'yong, ah, 'yong, ah, prinsipyo mo, na pinaniniwalaan, do'n sa mismong ginagawa mo, na ano, 'yong actions mo.
Hmm. Ah. halimbawa gigising ako umaga, tapos sabihin ko, "Ay, umaga ngayon, hindi ako magagalit sa mga bata, <chuckles> ay, umaga ngayon hindi ako maiinis." Gano'n. So, parang sini-set ko 'yong mood, first, ah, o tuwing umaga, dalawa parang 3 'yong lagi kong sinasabi. Una, nagte-thank you ako siyempre, kay Mama Mary, for, ah, isang magandang umaga na nagising ako, pangalawa, siyempre, prayer for family saka sa sarili, at pangatlo, sinasabi ko talaga na, "Hindi ako magagalit, hindi ako maiinis, hindi mapuputol ang pisi ko ngayong araw na 'to". So, within this year, ini ini-start ko 'yon, kasi parang, alam mo, 'yong feeling 'di ko alam kung dahil tumatanda ako, pero parang, ang bilis ko mairita o dahil lang talaga nakakainis 'yong mga,. Parang nakaka 'yo nakapika talaga 'yong mga bata ngayon, 'no. Hindi ko alam kung anong struggle 'yon sa pero, mas pinili kong ayusin 'yon sa sarili ko, kasi, 'di ba, baka mamaya about lang naman sa pagtanggap ko, ano. So, mag-pre-prepare na ako, magiging maayos, magiging busy, magiging stress, alam mo 'yon, pagkapasok ko pa lang, parang may inconvenience kaagad. Pinipilit ko, "Ay, hindi ako magagalit, hindi ako magagalit", pero bigla na lang ako mag-bu-burst out. So, at the end of the day, parang walang araw na hindi ako mapipika, <chuckles> sa mga ano, sa mga bata, oo. So, parang 'pag pauwi ako minsan, naiisip ko din naman, "Parang hindi na naman ako nagtagumpay ngayong araw na 'to", kasi parang, alam mo 'yon, medyo nafi-feel bad din naman ako na napagsasabihan ko 'yong mga bata. So, baka, iniisip ko kasi, baka lagi ko na lang sila napagsasabihan, kasi parang paulit-ulit, eh, so, parang hindi naman sila umaayos, 'no. Pero baka naman kasi ano, ah, ayon talaga 'yong sitwasyon, 'no, tas parang ang pinakamainam talaga na, pa na aksyon ko, eh, pagsabihan sila, at ayon nga 'yong term nila, 'di ba, pagalitan sila, 'no. So, ayon 'yong ano, ayon 'yong common na struggle ko araw-araw.
<chuckles> Okey. Oh, okey. Oo. Hmm, okey. Okey. So, sa tingin ko naman hindi naman talaga maiiwasan, 'no, kahit medyo naka-program na 'yong isip mo na hindi ka magagalit, hindi ka magsesermon sa mga bata. Kaya lang siyempre do'n sa pagkakataon mo na nakikita mo na talagang hindi sila sumusunod sa'yo parang na-ano 'yon, eh, nababali 'yong pangako mo sa sarili mo. Kasi siyempre, 'di ba, ah, bilang isang guro, ah, ikaw ay, um, parang second parent ka na rin, eh, 'di ba. So kung pababayaan mo sila, eh, ano namang mangyayari sa kanila. Kumbaga hindi nila malalaman kasi 'yong pagkakamili kama pagkakamali nila kung hindi mo hindi sila makakarinig mula sa ano, 'no, sa sa guro. So, ah, pero ang tanong ko is, ah, ano ba 'yong ano, ano ba sa tingin mo bukod do'n sa mga estudyante mo na medyo pasaway at medyo hindi naman nagpe-pay attention kapag, ah, ah, si, ah, pinupuna mo, may iba pa bang factor kung bakit hindi mo nasusunod 'yong mga mga bagay na talagang tingin mo ay, ah, ah, pi pinaninindigan mo na gagawin mo pero hindi siya natutuloy? Ah, may mga distraction ba or anything na nag naging balakid din para sa'yo para gawin kung ano 'yong talagang, ah, plinano mo for the day?
Mm. O okey. Oo. Siguro 'yung stress sa ano sa trabaho, I mean, sa additional workload. Kasi halimbawa, 'di ba parang ang pagkakaintindi rin kasi ng iba. Ako din 'nung pumasok ako 'no sa sa Public Education. Parang 90% magtuturo ako, 10% 'yun gagawa ng lesson plan, test, activity, magche-check, ganon. Pero hindi pala 'yun, ano lang pala, 10% lang pala 'yung pagtuturo. 90% Pag-gawa ng kung, ano-ano, pinapagawa. So, parang alam mo 'yun, minsan. I cha-cha sa ano dahil pinag-bawalan kami. Pinagbawalan kami na ka pag nag patawag ng parent, nagpa-meeting sa mga parent, 'no, 'yung kaya may kakausaping may issue na bata. Bawal 'yun, official time 'nung araw na na oras na may pasok. So halimbawa, ka 'pag may problema 'yung bata kailangan 'yung parent, papapuntahin namin ng mas maaga sa oras namin. So, ibig sabihin dahil kailangan naming papuntahin sa mas maagang oras dapat nandun din kami sa school. So, alam mo 'yun, parang 'yung ganon, though, though ano 'yun, though syempre as concerned ka bilang teacher 'no at gusto mo ma-inform yung magulang. Saka ang pangit naman kasi s pag laging chat 'yung, usap iba 'yung personal na usap 'di ba, so mas maaga kaming pumapasok, so syempre dahil mas maagang pumapasok, alam mo 'yun parang ang aga-aga palang pika ka na. Tapos biglang pagkatapos ko kausapin, may problema na naman, alam mo 'yun, uy ang proble ang sasabihin ng problema ng magulang. "Pero hindi po kasi nakikinig sa'kin." Diyos ko po! "Bakit ayaw ninyo pa-sunudin 'yung bata ninyo sa inyo? Bakit kailangan kayo natatakot sa mga anak ninyo?" Tapos kami sa school, kapag kapag tinakot namin 'yung mga bata ninyo sa school, kami naman 'yung isusumbong niyo kay Tulfo. <chuckles> 'Di ba? So, paran, parang nakaka-stress 'yung part na ano, na sobrang ano, sobrang hinang-hina sila, as a parent na disiplinahin 'yung mga anak nila na, in a way, ah, sa ano 'no, parang eto hindi nag-ge-generalize 'no, pero parang 90% ng parents na kausap namin, gusto ipasa satin 'yung responsibilidad na disiplinahin 'yung mga anak nila kasi hindi daw nakikinig sa kanila. Ayun, ganun na 'yung ganon na terms. Parang sa ganun palang, pag laging i a hindi parang, hindi ko para sakin, minsan hindi katanggap-tanggap 'yung ano, yung, yung reasons ng mga parent. Pero dahil nga ganun 'yung sitwasyon nila, syempre tatanggapin namin. So parang 'yun palang, ganon palang 'no, naiisip namin 'yung struggle ng mga bata. Sobrang pika na, parang nakakapika din. Parang ang hirap kasi niyang hindi damdamin. So parang dun palang, eh, 'di medyo pika ka na tapos may, ah, pag nagkaroon ng minor inconvenience na ti-trigger na ng bata. Ano kaya bigla pa magcha-chat 'yung, ano yung mga heads, yung mga supervisors na "Oh paki-pasa ngayon to" 'di ba 10, 30 minutes binigay 'yung sinabing ano, ah, sinabing gagawin tapos within 1 hour that ipasa mo na 'di ba, eh nagtuturo ka. So, parang gagawin n'yo magkakagi-bunshin ka, 'di ba. So parang, hindi na nga pati 'yung katawan ko, ganun parang 'yung mga ganung mga additional na task, oo, na parang hindi naman siya ano realistic at feeling ko 'ayun 'yung mga nagiging distraction talaga para mas ma maputol ko yung pisi, 'no, eh, syempre ang kaharap ko bata, so sa kanila ako nakakapag vent out. <snorts>
Oo naman. <chuckles> Oo. Oo. Hmm. Oo. Mm, okey. So talagang mahirap 'no, maging guro 'no kasi ah, siyempre wala rin naman tayong kontrol kasi siyempre hindi naman natin or hindi mo naman pwedeng bantayan 'yong i estudyante mo ng 24/7. So, siyempre nasa pangangalaga 'yan ng magulang nila. So, talagang dapat, eh, alam mo 'yong pagdidisiplina, pagtuturo dapat nagsisimula 'yan sa sa tahanan 'di ba? Kumbaga ang ginagawa lang naman talaga ng mga guro is, ah, i-supervise sila at turuan no, pero hindi ibig sabihin ay dala niyo na 'yung responsibilidad lahat no, para maging maayos ang bata. So, parang tulungan din lang 'yan, eh, give and take, ah, syempre. Oo, so dapat magulang dapat maging pursegido rin 'no na maturuan at madisiplina ang mga bata sa bahay pa lang para at least, ah, pagdating ng school, eh, madala nima na naman nila 'yung disiplina at hindi mahihirapan yung mga teacher 'no, na, na disiplinahin kasi kung kung, ah, ah, ano 'yan tawag dito, ah, hindi nadidisiplina sa bahay, so most definitely ah madadala nila 'yan sa paaralan. So, ang nag-su-suffer, eh 'di 'yung mga second parent na katulad ng mga teacher kasi nga nadadagdagan pa 'yong, ah, pro ano nila no, 'yung problema nila. Tapos may mga reports pa na hinihingi 'no, kaya lang, ah, ganito 'no kasi ma ang ang buhay, ah, guro medyo lalo na kung nasa government ka, ano 'yan talagang public service 'no. Kumbaga may sinumpaan kang ano, eh, tungkulin na ganon. Kaya lang siyempre tao lang, napapagod 'no, kaya hindi mo mapigilan na talagang mag-vent out, 'no ng iyong nararamdaman. Pero normal lang 'yan. So, ang ano na lang siguro ay maging positive ka na lang 'no sa lahat ng mga bagay kasi kapag medyo sisimulan ang araw mo ng hindi maganda at madadala mo buong maghapon hindi na siya magigi hindi ka na magiging productive. At the same time, apektado rin yung mga estudyante mo 'no. So, sa kabila ng mga reports, kabila ng mga, ah, alam mo 'yun, ah, reklamo ng magulang, mga concern sa mga bata is alam mo dapat maging ano ka na lang palagi 'yung, ah, continue, ah, kumbaga, ituloy mo lang kung ano 'yong usual na ginagawa mo kasi definitely, ah, nakikita ko naman na talagang may concern ka sa mga estudyante mo. Ah, kaya lang 'di ba 'yon na nga medyo nagkakaroon ng additional task, kaya lang, ah, ah ano 'yon given na 'yon kasi nasa gobyerno nga at wala namang hindi hindi ka naman puwedeng mag magreklamo 'no, although puwede naman kaya lang siyempre, ah, iba-iba 'yong ano 'no, 'yung, ah, mismong, ah, ikaw 'yung nag-aano sa'yo, nag kumbaga parang mino-motivate mo parin 'yung sarili mo na gawin 'yung mga bagay na mahalaga sa iyong pang-araw-araw na task para at least hindi ka naman mahirapan, at maging ano ka na lang, 'yung optimistic pa rin sa kabila ng mga hindi kagandahang pangyayari dun sa departamento mo. At ako'y natutuwa dahil na nakipagkwentuhan ka sakin at hindi ka nahiya na mag-vent out ng problema mo, ah, sa iyong, ah, personal at mga professional na rin. So, sana natulungan kita at nabigyan kita ng napakamakabuluhang, ah, payo.
Totoo, oo. Mhm. Oh. Ah, kaya may Oh. Mm. Hmm. Maraming salamat 'no pag ano pagninilayan ko 'yung mga naibigay mong mga payo 'no at tsaka mga, ah, mga naibahagi mong mga, ah, insights dun sa pangyayari. Ah, thank you at, ah, ingat ka 'no. Nagpapasalamat ako dun sa mga oras na inilaan mo. Paalam.
Paalam.